जी, अमूमन अगर भारत के बाकी हिस्सों से बात की अ, बाकी के जो तट हैं, जैसे मुंब मुंबई में मैंने तट देखा था जुहू बीच और उसके अलावा अगर उसको कंपेयर करें गोवा से या जुहू बीच से तो केरल फिर भी अ, अमूमन ज़्यादा साफ-सफाई लगती है मुझे यहाँ पर। जी।
हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, साफ़ है। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वैसे मैं कभी गई तो नहीं है लेकिन मैंने टीवी में ही देखा है अ, कि मैं ऐसे ज गई तो नहीं हूँ अ, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत सुंदर जगह है, ग्रीन-ग्रीन है, वहाँ पे नदियों में बोटिंग होती है और के लंबी-लंबी लकड़ी की बोट्स होती हैं, उनके क्या कहते हैं?
जी। जी। हाँ। अ, जी, जी। <chuckles> जी। जी। उनको बोलते हैं एक तो हाउस बोट होती है और एक स्नैक बोटिंग भी होती है, स्नैक बोटिंग असल में अ, एक कॉम्पिटिशन होता है, ओणम के दिनों में सि सेप्टेंम्बर या अक्टूबर के हर साल होता है, तो उसमें बहुत लंबी एक स्नैक बोट कहते हैं उसमें 100 लोग बैठते हैं और रेस करते हैं। जी, जी।
हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। एक बोट के ऊपर लंबी-सी पतली-सी बोट होती है। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। वो ही वो ही कह रही हूँ मैं, स्नेक बोट ठीक है, उसमें लंबी-सी होती है और पतली-सी होती है और उसमें एक लाइन में काफ़ी लोग बैठते हैं।
हाँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। <chuckles> जी।
हाँ, हाँ, हाँ। वो वाली, तो वो मैंने टीवी में ही देखा है, तो वो नदियाँ वग़ैरह की बात कर रहे थे हम कि, जैसे केरल की जगह आप छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी समुद्री तटों की अगर हम बात करें, जैसे अपने मुंबई का ज़िक्र लिया, गोवा का ज़िक्र लिया, तो जब आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत गंध है, तो आपको अच्छा लगता है देख के या खु दुःख होता है?
जी, जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ। हुँ। अ, जी, प देखिए मैं मुझे याद है 2 हज़ार स अट स सोलह में मेरी अ, जब जॉब लगी थी पहली बार, तो मुंबई में मेरी ता में मुझे मेरी पोस्टिंग थी और जुहू बीच पर अक्सर मैं जाया करता था और बहुत दुःख होता था देखकर ना कि अब मुंबई जैसे महानगर में भी लोग कचरा फैलाते हैं समुद्र किनारों पे, तो मुझे लगता था कि इत जहाँ आप इतने पढ़े-लिखे हैं जिसको कहते हैं कि भैया फ़ाइनेंशियल दफ़ कैप कैपिटल है भारत की, वाणिज्यिक एक क जिसे कहते हैं राजधानी है भारत की और वहाँ पर लोग ऐसे कचरा फैला रहे हैं और आप देखेंगे ना जब भी कभी अ, लहरें आती थी तो लहरों के साथ-साथ कचरा स किनारों पर आ जाता था क्योंकि क्या होता है ना कि समुद्र में आप कचरा फेंकोगे तो समुद्र उसको कुछ सालों कुछ दिनों बाद वापस आपको वापस रिटर्न कर देता है। जी, जी। तो बहुत दुःख होता था, मैं यही पूछने प पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने आस-पास की कोई नदियाँ या समुद्री तट अगर आपने चलिए समुद्री तट शायद आपने नहीं देखे हैं, लेकिन नदियों के बारे में अगर बात करें जैसे दिल्ली की अ, आपने यमुना के बारे में बहुत सुना होगा कि कचरा है और अ, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर रहता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में?
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हुँ, बिल्कुल। वापस दे देगा। जी, जी। जी, मैंने भी हाँ, हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। यमुना जी, जी। हाँ जी।